Naku, ang tagal namin nagrecover as in, parang
Oh, yun nga.
ah, nung unang nawala siya, para talagang gumuho yung mundo namin, ganyan. Lalo si mama kasi bunso siya nun that time, eh. Hindi pa pinapanganak yung ay, hindi. Pinanganak na yung bunso naming lalaki, pero siyempre siya yung bunsong babae.
Oo. Okey. Oo, oo. Ah, okey. Oo, oo. Ah, okey, ganun pala namin.
Oo, parang sobrang grabe nakikita ko sa nanay ko yung grabe talaga, promise.
Sobrang lungkot, 'no? So, ano namang pamamaraan mo sa sarili mo para matulungan yung pamilya mo na makaano pa rin, makaahon, malagpasan yung ganyan.
Oo. Hmm. Ay, sa totoo lang, ayun din yung pinag-ano ko sa kila mama, yung parang, ah, hiningi ko ng pasensya kasi hindi ko sila natulungan. Parang mas ako yung huling nakamove-on sa kanila.
Hmm